هي لا شركتك ولا هي بُص أنت ت تشتغل فيها بِما يرْضي الله، اللي هو تعمل شُغلك بِما يرْضي الله، عشان إن أنت تاخد فلوس، وما بتجيش تهزَّر أو يعني مش جايين نهزَّر إحنا جايين نشتغل، ده اللي ليكم عندي، أنا باعمل 1، 2، 3 الشُّغل مثلًا آه، ساعات الشُّغل بيطوِّل، ساعات الشُّغل مثلًا بيعُوز إنك تقعد ساعة ساعتين، الشُّغل الزيادة ده، بس الشُّغل الزيادة في حدود عملك. مت يعني مثلًا إيه آآ ما تشيلش شُغل واحد خلاص عَمّال مثلًا بيهزَّر في الشُّغل أوبيِتْمَرْقَع، آآ مثلًا واخد إجازة عشان آآ مثلًا آآ يعني إجازة ما لهاش داعي، وم ما اعرفش طبعًا ظّروف الناس إيه، بس مثلًا واحد تعبان آه، هنشيل له شُغله شوية، ممكن نشيل شُغل عشان واحد تعبان، واحد بيتجوّز آه، ماشي ده بيتجوّز، بالضبط، واحد مثلًا مسافر لأ، يعني عَمّال على بطّال ومش كُلّ شوية برضه يعني لمّا يكون في كذا حد خلاص، وفي حد مثلًا غاب أو هنشيل شُغل حد، مش كُلّ بقى نشيل الشُّغل يقوم جاي لي، آآ فُلان يشيلُه، أنت اللي تشيلُه، طَب وده أنت اللي تشيلُه، أصل ده أصل أنت بتعمل الشُّغل حلو أوي، أصل شُغلك بيطْلع آآ Perfect و100% ما فيش فيه غلْْطة، طَب ما يا حبيبي ما هو اللي جنبي ده لو ما خدش الشُّغل، ولو ما كملش ولو ما غلِطْش واتعلِّم مش هيبقى Perfect زيي، تَعَامَل على إن أنا مش موجود، أنت ليه مُصمِّم إن أنت تدّيني أنا الشُّغل كُلّ شوية؟ قال لي لأ. طَب أنا هاغْلط، أنت لمّا تدّيني الشُّغل مش هاقول لك لأ، آه، يالّا بقى نشيل بقى على نَفْسنا، وأقعد أشيل بقى في نَفْسي وأشيل Load كُلّ ده على دماغي، فاهم أنت؟ وفي الآخر لو حاجة غَلَط إلّا مين هيتْجاب، أنا اللي هاتْجاب، ما أنت اللي عملتها غَلَط.
إمم. فعلًا. إمم. آه بِتعْذرْ يعني تمام، بس آآ عَمّال على بطّال لأ. آه. إمم، أيوه بالضبط. تبقى أنت اللي تِتْجاب آه، وكُلّ اللَوْم يبقى عليك في الآخر.
فلأ ليه ما ت <tsk> بالضبط، فليه، ما أعمل شُغلي، في حدود العمل بتاعي أعمله صح 100% ولمّا يحصل حاجة كويسة أنا اللي أشيلها، برضه لو حصل حاجة وحشة أنا اللي أشيلها، إيه المشكلة؟
إمم، مضبوط فعلًا، يعني أنت لو لو رِجِعت بقى كده بالضبط لوَرا، أو لو رِجِعت بقى أنت خلاص بتْبيِّن نَفْسك خلاص رايح تقدّم على الشُّغلانة دي، ورِجِعْت بالزمن، يعني هتعمل إيه بالضبط بقى خلاص، بعد ما أنت خلاص عرفت كُلّ المعلومات دي؟
فلإن كُلّ ده Load. إمم.